Может быть, но зато не придется выбирать между деньгами и свободой. Будут, может быть, другие дилеммы и другие сложности.
Ага, да, роботы решат ре решат решат и эту проблему для людей.
Да, да, да, скажут: "Вам ни денег, ни свободы. Всё". <laughs>
Да, вот ра р р расслабьтесь это, о отдохните это. Ну, замечательно.
<chuckles> Да, ну что? Новые времена, будут новые дилеммы. М, я думаю, что, знаешь, такие опросы, они в целом не решаются. Тут, наверное, это нужно просто наслаждаться процессом, размышлениями и в все все как бы вот, что куда приведет. Тут нет решений таких.
Ну да, я т я тя благодарю за твой рассказ. У тя исключительно такая, э, стойкая и храбрая позиция. Н как бы мы такие суровые процессы описываем, а ты как бы говоришь, что будешь ими наслаждаться. Это очень интересно. Спасибо тебе за твой рассказ. Вот. Было очень приятно с тобой на эту тему побеседовать.
<laughs> Ну а что остается, да? <chuckles> Да, мне тоже. Большое спасибо за вопросы. М, такая интересная тема, да, на нее можно говорить вечность. Ну, забавно подумать, пом пофантазировать на п по такие, э, темы. Посмотрим, придётся ли нам столкнуться с этими дилеммами в реальной жизни. Да, это точно Ну, слушай, всего хорошего тогда.
На вечные темы. Поживем- увидим, как говорится, да? Всё, спасибо. Спасибо, пока.

Ну, э, скажем так, н э, ну, не бананы и остров. У меня, значит, такой, э, планы на ма на мой чемодан с миллиардами, который внезапно падает на голову. Это, скорее, м, такой домик на природе, где, вот, можно выйти и сесть в кресло-качалку, смотреть на озеро, э, открывающееся перед террасой, и вот так вот ничего не делать. И
Ага, ага. Да. Да. Прелестно, прелестно.
<laughs> Но, я не знаю, насколько долго я бы, вообще, просидела в гармонии в этом кресле. Ну, потому что, понятно, что там я бы завела кучу кошек, я бы смотрела сериалы, я бы там вот наслаждалась природой, купила бы лошадь. В принципе, этого уже достаточно, там, купить лошадь. Это, в общем-то, <smacks lips> э, будут, э, <chuckles> за занятость на весь день.
Ага. Ага. То есть, ты говоришь, что это это не просто домик, это, получается, достаточно серьезное сооружение с конюшней.
Да-да-да, там дел будет невпроворот, так что, в общем-то, <laughs> я найду, чем заняться. Но, я думаю, что в в работе есть какая-то, вот, э, момент самореализации, который, всё-таки, наверно, важнее, чем, м, чем это можно понять. Ит
Да.
Э, н наверно, можно чем-то это заместить и делать что-то другое, чувствовать себя полезной, нужной, какие-то, вот, э, другие проекты. Но я не очень люблю, там, знаешь, многие говорят, что если, там, выигрывают деньги, будут заниматься благотворительностью и всё такое. Меня к этому не очень тянет. Так что, я не знаю, что бы я делала.
Мгм. Ага, ага. Ну, благотворительность- это тоже, как бы, непросто найти людей, которым можно эти деньги доверить, чтобы они их там не пропили, не прогуляли. Вот.
Да. <laughs> Да да, это слишком хлопотно, я этим не буду заниматься. Но, скорее всего, какие-то проекты, что-то ж, где, вот, можно тоже на своих условиях что-то делать, просто создавая видимость пользы. Может быть, я всё равно бы что-то такое делала.
Ну, вот, очень Ага. Подожди, я правильно понимаю, что ты бы стала инвестором с этими миллиардами?